No, sì, ehm, è questo il discorso, che comunque, mhmm, ma siamo fatti male. Ehm, diciamo che fin quando non ci facciamo super male, difficilmente, ehm, modifichiamo quei tratti, diciamo, di pericolosità. Ti ripeto, mhmm, pe Problema sono gli affetti vicini, capito? Perché su 'sta cosa cioè, io la moto me la compro, però se mi faccio male mia madre si dispera. La mia ragazza no perché non ce l'ho, però se avessi una ragazza mi vede morto, le, si dispera, capito? Ehm, eh lì è anche un attimino dovrebbe essere un attimino anche nostra responsabilità.
Mh, certo. <chuckles> <chuckles>
Fare i conti con, mhmm
Allora io da un punto di vista ho capito perché tipo il mio ragazzo, uhm, mi insisteva sempre. Avete la passione per la moto, okay, ci sta. Cioè, anche se è una cosa pericolosa, avete la passione, punto. Però state attenti.
Mh-mh. Eh, no, sì, però capito, molto spesso poi non ne nemmeno, diciamo, per quanto tu possa essere bravo, attento e quant'altro, capito, poi gli tagliano la strada, eh-eh, e tu caschi. Cioè, capito?
Certo. Mh-mh. Allora quindi, dunque, tu come fai a cercare di convincere una persona che la tua idea è quella giusta?
<clears throat> Sì. Quindi No, ti ripeto, non lo faccio. Cioè, ehm, io al massimo la cosa più strong che faccio è tentare di lasciare un semino. Ehm, vabbè, non lo so, becchi il quartariota che butta le le carte a terra e ora difficilmente ha senso andare lì e a spada tratta a fare un pippone su è impos cioè, è inutile.
Mh-mh. È vero, perché poi a volte c'è gente sì, c'è gente che è proprio secondo me, mhmm, anche inutile che uno prova a spiegargli le cose.
<clears throat>